دي دي حقيقة. أنا شخصيًا لجأت ل لجأت لحد يعني Psychiatrist طبيب نفساني يعني، من حوالي 3 سنين كده، مع إنه ما كانش حاجة جديدة حاصلة في حياتي يعني، هو كان كل الموضوع هو حرفيًا رُحت قلت له أنا على طول باحس إن أنا وحيدة، على طول يعني، وطبعًا كان واضح من ال من الحاجات اللي أنا حكيت لك عليها أنا ليه حاسة أنا وحيدة، لإن أنا في الحلوة لوحدي، في ال في الحاجات الوحشة لوحدي، أنت مش عارف إن أنا بجد أحيانًا كده بييجي لي وقت، اللي هو أنا أنا عايزة أتكلم مع حد، بس أنا هاتكلم مع مين طيب؟! يعني ماما مثلًا مسافرة، مش هاشغِلها عليَّ لو أنا ز زعلانة أو متضايقة مش هاتصل أشغِلها، آآ، صاحبتي مثلًا ما هي عندها جوزها وعندها بيتها وممكن مش دايمًا ترد عليَّ، دي صاحبتي اللي أنا يعني طِلِعت بيها من من يوم ما جيت مَصر، ف هاتكلم مع مين؟! مش عايزة أضغط على حد ومش عايزة أشيّل حد وكل واحد أصلًا عنده اللي فيه فاهم، أخواتي أصغر مني فبرضو مش هارُوح أنا أقول لهم أنا أنا فيه حاجة شايلاها، المفروض هُم أنا اللي أشيل عنهم. فأنا غ لغاية النهارده بييجي لي الإحساس ده والله، يعني لسه جاي لي يعني إمبارح بالليل، حرفيًا إن أنا ما كنتش عارفة أتكلم مع مين، يعني حتى بَعّتّ لصاحبتي باقول لها أنا حاسة إن أنا عايزة أتكلم مع حد، ومش عارفة عايزة أتكلم مع مين، ما عنديش حد أتكلم معاه.
إمم. آه. أكيد، يعني ده الوقت كله. إمم. إمم. أكيد، أكيد. بالضبط، بالضبط، آه. مش عايزة تضغطي على حد يعني. طَب بالضبط أكيد. إمم. طَب المُختص اللي أنتِ مثلًا رُحتِ له ده أيًّا كان هو إيه، آمم، ادّاكِ حلول ممكن ت ت تغيَّر ده أو تقلله أو حتى تخلّيه على فترات متباعدة والّا لأ؟
دي حقيقة بس هاقول لك الموضوع إزاي؛ يعني هو أول حاجة بدأ معايا طَب اعملي رياضة، طَب اتعرَّفي على ناس حتى لو من الGym طَب مش عارف إيه، طَب إيه، حلول حسيتها نظرية أكتر، فللأسف الشديد ودي الحاجة ال اللي أنا حاسة إن أنا يعني عملتها مش صح أوي، إن هو بدأ يديني علاجات. فأنا عايزة أقول لك إن بعد حوالي سنتين ونُص من العلاج، آه بدأ فعلًا الموضوع ما ييجيليش كتير، موضوع اللي إن أنا أدخل جوّا القوقعة بتاعة إن أنا وحيدة دي وأقعد بقى وأكتئب وأتضايق وكده. بس لسه بييجي لي، يعني هو ريَّحني أكيد، بس لسه بييجي لي، لكن إدمان المواد الكيمياوية دي حاجة سيئة جدًا، آه. غصب عني على نفْسيتي، على أنا أسفة على صحتي عمومًا يعني، أنا ما أنا عمومًا ما باحبش الأدوية والله، حتى لو تعبانة باخلّي المُسَكِّن ده آخر حَل.
إمم. إمم. آه. بالضبط. أكيد بيبقى ليها آثار بقى جانبية أوحش مثلًا. إمم.
بس أنا حاسة دلوقتي إن أنا يعني أدمنت عليها فعلًا، أنا بقى لي سنتين ونُص تقريبًا باخد مهدئات، ف عايزة أقول لك إن هي ليها أج أضرار سلبية، إن أنا ما باحسش بحاجة، يعني أنا حرفيًا كان ف من يومين ف في بيتنا مصيبة وأخويا عامل حادثة وبتاع، أنا ما عيَّطتش، تخيَّل! مش عارفة أعيّّط، أنا عايزة أعيَّط ومش عارفة أعيَّط!
إمم. ف طَب كَمِّلي. آه. يا نهار أبيض! تحسي إنها بتلغي لِك المشاعر خالص عشان لا تحسي بالوحدة ولا غير الوحدة، يعني اللي هو اللي هو ما فيش مشاعر خالص. إمم.
بالضبط. لا حلو ولا وِحِش، آه هي تقريبًا بتوقّف ال الHormone اللي ب بيُفرز لمّا أنت تكون متضايق أو متوتر أو كده ويقلل الإشارات اللي واصلة للمخ إن أنت متضايق أو متوتر، فعشان بقى لي فترة باخد الحاجات دي، مش مش يوم ولا 2 ولا شهر ولا 2 بقى لي سنتين ونُص كتير، ف ف حسيت بتناحة بصراحة.
إمم. طَب أنتِ ما فكرتيش

بُصّ هو أنا ما ح كُنت باحاول أتأقلَم لأن أنا زي ما باقول لك، أنا باصَنَّف نفسي شخص وحيد من من زمان، ليه لأن أنا حتى لمّا كُنّا برّا أنت عارف ال ال الغُربة بطَبعها عايزة عايزة ناس عمليين يعني ما فيش مشاعر، أركن المشاعر على جنب اشتغل ليل نهار، فَده اللي كان ماما وبابا بيعملوه، شغالين حرفيًا ليل نهار آآ ممكن ما كُنتَش باشوف ماما غير مثلًا وهي بتوصلنا المدرسة الصبح وخلاص وعلى كده ممكن أنا أروح البيت لأن أنا كُنت الكبيرة أعمل أكل لأخواتي ونبقى نقعُد مع بعض طول اليوم من غير حتى ماما وبابا. فَكُنت طبعًا، طبعًا باحسّ بوَحدة. جيت هنا دَخَلت الجامعة فَباقول لك برضه كُنت لوحدي، بعدها بشوية اتجَوَّزت الشخص اللي أنا اتجَوَّزتُه هو بيسافر عشان يشتغل ما باشوفهوش غير يومين في الشهر فأنا برضه لوحدي. <laughs>
امم. امم. فاهمكِ آه. الحياة كُلّها عَيشاها لوحدكِ طب م ما فكرتيش إن أنتِ آه.
آه، أيوه، ف فبدأت أحاول أتأقلم، اهم.
طب ما فكرتيش إن أنتِ مثلًا تَدَخَّلي التكنولوجيا ف إن كان بقى السوشيال ميديا إن أنتِ تتصلي بأصحابكِ، بأهلكِ يعني أنتِ تَدَخَّلي حوار التكنولوجيا والسوشيال ميديا إن هي على الأقل ت ت تقلل من حوار الوَحدة شوية، إن هو حتى لو مش هاعرف أشوفكِ وشّ لوشّ اللي هو نقعُد مع بعض يعني إن أنا نحاول نتكلم كفيديو كول نحاول نتكلم مع بعضينا ما حاولتِيش تَدَخَّلي الحتة دي عشان على الأقل تقللي شوية من ال من الوَحدة دي؟
آه ما أكيد، ما أنت كُنت فعلًا سَألتَني من شوية بتقول ليِ "عَمَلتِ إيه عشان تتغَلَّبي على الوَحدة لمّا جيتِ من برّا." فَهو أنا أكيد كُنت باكلم ماما على طول فيديو كول 24 ساعة، ماما إيه رأيكِ في ال في الهدوم الجديدة اللي أنا جبتها، ماما إيه رأيكِ مش عارف إيه، كُنّا كُنّا إحنا لسه في سنة أولى، فَكُنّا بنرسَم أسنان لأن أنا كُنت طَبّ أسنان. فَكُنّا بنقعُد نرسَم أسنان أقعُد أصورها لماما وأقعُد آخُد رأيها طب وإيه رأيكِ في دي طب دي أحلى والّا دي، أنا اتعَرَّفت على واحدة جديدة النهارده وعلى طول كُنت باكلمها فعلًا فيديو كول يعني و وكمان بَدَأت أ أ أ ألعب PUBG يعني أنا مش عارفة PUBG دي بجد خَلَّتني شخصية اجتماعية بشكل غريب. <laughs> لأن أنت
امم. ما أنا كُنت لسه هاسألِك على حاجة زي كده، يعني أنتِ بقى كُنتِ في حوار بقى، كُنت هاسألِك ف على حوار الألعاب بقى والVideos يعني ب ب برّا بقى عن ال ال الCalls عامةً مع الأهل أو كده، فك يعني حو إحساس بقى الوَحدة ده إن أنتِ ممكن تلعَبي ألعاب مع ناس ممكن إن أنتِ ما تبقيش عارفاهُم بس تبقى إلكترونية وكمان إن أنتِ تتفرجي بقى على دلوقتي في صُنّاع محتوى كتير بيعمَلوا بجد حاجات مُسَلّية، فَكُنت عايز أسألِك برضه جربتِ حاجة من الحاجات دي؟
آه، ب يعني بتأكل الوقت.